Ja, genau, Abstand finden. Aber ich mache das natürlich auch gerne dann mit anderen Leuten zusammen, ne? So mit Freunden oder mit meiner Frau unternehme ich dann auch mal gerne was und wo wir dann gemeinsam einfach 'n guten Wochenendtag so verbringen. Und das ist mir tatsächlich am liebsten, lieber zusammen als alleine.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, sicher. Und geht ihr denn auch so zusammen auf Festivals oder oder einfach nur im Gallusmarkt? Mal gucken, ähm, so 'n Riesenrad oder oder irgend 'n Bumper Cars oder so was, mal da richtig Spaß haben?
<chuckles> Ja, sowas haben wir auch gemacht tatsächlich. Ja, wie wie nennt man, so 'n Rummel, ne? Oder irgendwie so 'n so 'ne Kirmes, genau Kirmes nennt man das doch. Ja, das haben wir auch schon öfter gemacht. Also, das ist schon ganz cool. Dann, äh, gehen wir hier Bumper Cars, sind ja hier, ähm, diese f in denen man sich reinsetzt und dann kann man sich so gegeneinander knallen, ne? <laughs> Ja, genau. Das haben wir auch, äh, dieses Jahr gemacht tatsächlich, war ganz cool. Oder mal ja, man gewinnt ja nix so, aber man erlaubt sich das dann einfach mal so zu machen, so Dosenschießen, ne? Oder mit dieser Pistole dann diese Gummidinger da abzuknallen und ja, es macht einfach Spaß. Also nicht, um was zu gewinnen, aber einfach so 'n bisschen was so zu tun, was man sonst nicht macht.
Ja. Ne? Jaja, genau. Ja, 'ne Kirmes. Ja. Jaja, genau. Ja. Mhm. Ja. Jaja, sicher. Ja. Ja, sicher. Ja, oder so Darts mit den Ballons oder Und selbst wenn man nur etwas ganz Kleines bekommt, das kann man sich dann irgendwo zu Hause aufstellen und es ist eine schöne Erinnerung, weißt du, so 'n kleines Plüschtierchen oder so was, ist doch prima.
Ja, genau. Mhm. Ja. Wir haben so Wasserpistolen tatsächlich gewonnen und das war ganz cool eigentlich, weil wir dann, eh, sowieso in Urlaub gefahren sind und dann haben wir die auch mitgenommen. Allerdings haben wir dann ganz vergessen und gar nicht benutzt. Aber irgendwie war es ganz witzig, dass wir das so gewonnen hatten.
Ja. Aha. <laughs> Aha. Aha.

<laughs> Super. Ja. Ja. Und dann natürlich auch noch die Geschichte dazu und alles. Ja, also, das ist ein Abenteuer, ganz klar. Vor allen Dingen mit 'm Moped, ja, die Haare im Wind, da schön wahrscheinlich schön warm, ne? Aufm Gesicht?
Genau. Und das war super cool, ja. Richtig, ja. Mhm. Ja. Ist zu warm tatsächlich auch. Und dann sind wir da hochgekraxelt, den Berg. Also, ich habe halt keinen Motorradführerschein, meine Frau auch nicht. Und dann konnten wir halt noch 50 fahren. Und dann fährst du den Berg hoch und, äh, fährst nur noch 20, weißt du? <chuckles> Brauchst du ganz schön lange. <laughs>
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, okay. Mhm. Ja, ja, gut, gut. Naja, kann ich mir vorstellen, aber es war es doch wert, oder?
Auf jeden Fall. Also, das war wirklich 'n Abenteuer. Wir hatten tatsächlich auch 'n bisschen Angst. Wir sind halt ziemlich spät erst losgefahren. Dann hat die Nacht schon früher eingebrochen als gedacht. Und dann sind da natürlich die einen oder anderen Tiere draußen. Und du merkst, ui, ui, ui. Wenn du jetzt nur mit 20 hier fährst, ja, der Berglöwe, der f der der frisst dich, ne? <laughs> Ja.
Ja. Aha. <laughs> Okay. Ja. Ja <laughs> Ja, prima. Na, aber das hat doch bestimmt dann noch mehr Spaß gemacht. So kann ich mir das jedenfalls vorstellen. Ne?
Ja, im Nachhinein lachen wir ganz viel darüber und erzählen's auch gern, aber in dem Moment, ich sage dir ehrlich, also, uns haben echt die Knie geschaukelt. Und einmal dachten wir halt, dass wir da „Oh nein, jetzt haben wir da irgendwelche Tiere da aufgescheucht”, und dann waren das zum Glück aber Ziegen, ne? Ganz viele Ziegen und halt nicht irgendwelche Löwen oder so. Da waren wir schon ganz glücklich drüber. <laughs> Ja, wer weiß, wer weiß? Oder Wölfe, ich keine Ahnung, irgendwas kann ja da sein.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ah. Ja. <laughs> Löwen, in Griechenland, sage Ja. Ja. Ja, manchmal Ja, ne, manchmal in in im anderen Land, wenn man sich nicht ganz sicher ist und es wird duster, ne? Naja, hm, hast schon recht. Muss man aufpassen. Ja, prima. Und so du sagst vielleicht mit Freunden oder deiner Frau macht ihr auch mal so alle zusammen, so richtig irgendwie, ähm, ein Gruppending, mit deiner Frau, mit deinen Freunden oder die die Eltern noch dazu, irgendwie so sozialmäßig, weißt du, wie so wie so ein Meeting, wenn ihr alle das Gleiche macht oder 'n Barbecue?
Mhm. Ja. Mhm. Mhm.